うん、うん、それもね、ちょっと探してみて、で、もしそこで素敵な友達ができたら、ね、すごく理想ですよね。ま、もうこれはね、えっとまあ、い色々考えたら言い訳になってしまうので、あまり言いたくないんですけど、ただ、ま、私がちょっと地方に住んでいて、なかなかその、多分そういうのをう開いているところが、そのリアルな店舗であると大型書店は、とまあ、都会が多いのかなっていう印象はありますね。なので、ネットの友達っていうことであれば、でもそれは可能かもしれないですね。うん。
うん。 そうですね。うん。 ええええ、はあ。 うん、ああ、なるほど。 うん。 そうなんですね。 ああ、そうですね。あのオンラインでやってるとこもあるので、そういったのはいいかもですね。時々あの作家さんとかが、あの、なんだろうな
はい。 はい、うん、うん。 うん。
お宝のようにちょっとだけ参加したりとか。
<laughs> あ、そうなんですか。面白いですね。ほ本人来るって感じなんですね。<laughs> 面白い。<laughs> はい、うん。
うん。もあるし。そうなんです。かあとやっぱり、あの、大きな、あの、なんでしょうね、例えば村上春樹さんの新刊が出たってなると、ネットでその時だけのコミュニティとかも立ち上がるんで。うん、あの時でそれって割とあの世界各国、いろんな方が、かんね、参加してっていうのもあるんで、面白いかもですよ。
はい。 うん。 へえ、そうなんですか、うん。 ああ、そうなんですか。ああ、分かりました。えっとそういう村上春樹さんの新刊が出たりとか、そういう時に、なるべくね、たたとえば X とかそういうのだと思うんですけど、SNS を探して、いろいろす検索すると、ええ、同じような、考え価値観を持った人と多分出会いやすくなるから、あの、友人ができやすくなるかもしれないですね。それはすごくいいかなと思います。
うん、ん。 うーん。 そうですね。うん、うーん。 うーん。 そうですね。うんうん。なので、あの、本好きの方のインスタとかちょっとフォローしてみるっていうのも手かもですね。
はい。 うん。<laughs> 確かに、情報発信って大切ですね。ええ、もしかしたらその、こちらもフォローするんですけど、自分ももっと本好きだ、漫画好きだってことをネットを通してあの発信していくと、もしかしたらそれで繋がるかもしれないですね。
うん、ん。 うん、うん。 ん、ああ、そうですね。あ、確かに。それいいですね。楽しそうですね。うんうん。
うん。<laughs> そうですよね。で、そこで気が合って、ね、同じような関東近場であれば、リアルに会いに行って友達になるっていうことも、あるかもしれないですし、それいいかもしれないですね。
うんうんうん、ああ。 そうですね。うんうんうん。あの、私が読んだ今月の3冊とかね、よく、月に1回ぐらいしかアップしないんですけど、そういった方もいらっしゃるんですよね。
はい。 うん。 あ、そういうね、ブログとかエス SNS もあるんですね。でも、そういうのでもね、あの、共感し合って、繋がることができたら、そこからね、こう
うん、ん、うーん、そうなんですよ。 うんうんうん。
いいかもしれないすね、人間関係の輪が広がっていくかもしれないです。
うん、そう。 そうなんです。あの、ちょっとしたとこから少しずつあの繋がりができると、自分のね、こう見えてた世界っていうのも変わっていくので、また別の趣味につながるっていう楽しみもありますよ。
ああ。 うん。 はい。 うん。